Kak, aku pengen cerita nih. Barangkali, entar Kakak ada saran, atau gimana, gitu, boleh nggak?
Wah, boleh banget, coba, ceritanya gimana, tuh?
Oke. Jadi Kak, aku tuh ngerasa, akhir-akhir ini tuh, kayak, aku tuh, susah banget, gitu Kak, untuk bangun pagi. Dan, apa ya, ngejaga rutinitas supaya aku tuh, tetap bisa segar, gitu, kalau misalnya pas, pagi, terutama ngantor sih, Kak. Jadi, kebetulan aku tuh, cukup sering buat, telat Kak.
Ah, oke. Wah, oke. Karena, kualitas tidurnya nggak bagus ya, kayak begadang, gitu ya?
Iya Kak, kebetulan aku tuh. Jujur ya, cukup senang, gitu, untuk begadang sih, sebenernya. Jadi, kayak misal, pulang kerja, gitu, aku tuh nggak langsung pulang Kak. Jadi, aku tuh, milih buat main sama temen-temen biasanya, kayak, entah, nongkrong di cafe, atau mungkin, kalau misal nih, habis gajian ya, ya biasa lah pemuda, nongkrong Kak, main biliar, gitu. Aku, biasanya kalau biliar itu, bisa nyampe, dari start ya, mulai dari jam 9.00 gitu kan, entar, selesai jam iya 9.00 malam, entar selesai tuh, sekitar jam 1.00 gitu, Kak. Otomatis kan, pulang, ampe rumah jam 2.00 kan, sejam gitu, pulangnya. Jadi, ampe rumah jam 2, belum bersih-bersih, belum, <tsk> ya, siap-siap baju, buat besok pagi.
Waduh. Uh, oke. Wah, oke. Benar benar. 9.00 malam, ya? Wow. Ah, betul.
Tidur tuh, baru jam berapa, ya, berarti, jam 3.00-an gitu, Kak. Jadi, kayak, "Aduh, capek banget." gitu Kak, rasanya. Bingung gitu, gimana ya?
Jam 3.00, ah, gitu? Oke. Berarti, eee, dampaknya bahkan udah sampai ke telat kerja ya, kamu, ya. Oke, aku ngerti banget sih, eee, posisimu sekarang ya. Karena, telat kerja itu, tentunya akan, eee, jadi penilaian ya, mungkin dari atasanmu, atau, jadi nggak semangat kerja nih, karena udah telat duluan, dan kewalahan kadang, ya, di jalan juga, kadang masa, eee, malah buru-buru gitu, dan, tentunya nggak aman nih. Tapi, kalau boleh aku tahu nih, sebelum mungkin kasih saran, ya, eee, belakangan. Kamu, biasanya, eee, tidurnya di jam berapa nih, kalau misalnya, eee, nggak main biliar, gitu, ya, atau mungkin, selesai nongkrong, dan lain-lain, gitu, nah, selain, mungkin tadi jam 1.00, sampai jam 3.00, biasanya, paling rutin kamu tidurnya, jam berapa?
Iya Kak, heeh, benar. Iya Kak. Iya, boleh? Mhm. Kalau aku kira-kira, ya, Kak, ya. Paling tuh, tidur, ya sekitar jam-jam 1.00 lah, itu paling awal ya, paling awal tuh jam 1.00, tuh iya. Karena, kebetulan juga, akhir-akhir ini, ya, sekitar 4 hari, 5 harian, ini tuh, aku masih ngerjain satu projek, gitu Kak. Jadi, aku ada projekan, jadi, dulu tuh aku punya gitar, jaman masih SMP, gitu kan. Aku coba lepasin semua, aku benerin semua, tapi kan, aku punya waktu juga cuma pulang kerja, ya, Kak, ya. Sedangkan, pulang kerja banget tuh, aku selalu nongkrong gitu, makan, nongkrong. Jadinya kayak, sampai rumah gitu, jam 11.00 gitu, baru aku mulai kerjain lagi, bisa nyentuh ampe jam 1.00, jam 2.00, gitu. Jadinya kayak, "Aduh, gimana ya? Mau berhenti juga susah." gitu Kak. Kadang, kalau udah, apa ya, keset di situ, ya udah gitu, males buat berhenti, entar, kalau benar-benar ngantuk aja, baru tidur.
Wow, paling awal. Oke. Iya. Ah, benar. Ah, oke. Nah, benar, tapi dalam seminggu, kamu bisa ngelakuin kegiatan seperti itu, kapan aja? Apakah setiap hari, kayak, gitu?
Kalau, untuk nongkrongnya hampir setiap hari sih, Kak. <chuckles> Hampir setiap hari. Kalau, untuk mhm?
Wow, oke. Berarti, kalau, projekan yang, enggak setiap hari, ya? Kapan, pengennya aja, gitu ya?
Kalau projekan sih, baru 5- 5 harian ini, Kak. 5 hari, 4 harian ini lah, aku ngerjain, gitu. Jadi, belum yang konsisten iya, tiap malam Kak. Jadi, ya udah, tiap aku pulang kerja, kayak, aku ngerasa, "Wah, aku harus ngerjain nih, supaya buru-buru selesai, nih." jadi, kayak, pengen segera selesai aja, gitu Kak. Karena, ya, gimana ya, aku tuh, ngerasa kayak, itu tuh, kepot kepuasan tersendiri, tapi di lain sisi, juga, takut capek gitu, ya gimana, gitu. Bingung banget sih, Kak, jujur.
Oh, dan itu, setiap malam, ya? Ah, oke oke. Benar benar, eee, kalau aku boleh tahu, emangnya kamu nggak ngerasa ini, ya, eee, itu kan, tadi kamu tidurnya udah larut banget, terus besok paginya, harus kerja. Nah, ketika, eee, menjelang malam lagi, emangnya tubuhmu nggak ngerasa ngantuk kah, atau capek, gitu? Atau, kamu sebenarnya sadar, kalau kamu udah capek, tapi malah memilih untuk lanjut nongkrong, atau lanjut main?
Iya. Aku tuh, ngerasa capek ya, Kak. Justru, kalau misalnya, pas, lagi kerja Kak, jadi, kalau misal, pas, lagi di kantor, gitu, duduk, gitu. Kan, lama kan, pasti duduk dalam jangka waktu lama, ya, Kak, di depan komputer, gitu. Nah, itu tuh, bisa yang ketiduran Kak, bisa ketiduran lima ampe sepuluh menitan gitu, jadi, sering itu. Intervalnya, dekat-dekat banget gitu, Kak, kalau misalnya ketiduran nih, ya. Tapi, kalau setelah pulang kerja, aku tuh, ngerasa bahagia aja gitu, happy-happy aja, main ya main, nongkrong ya nongkrong, lupa waktu Kak, serius. Jadi
Oh, gitu? Benar benar. Wah, oke. Wah, iya sih. Ah, oke. Wah, benar.
sayangnya tuh, malah di, pas, jam kerjanya itu, Kak, yang benar-benar, malah aku tuh, nggak bisa kontrol, ya.
Iya, ngantuk ya? Oh, oke oke. Terus, dalam sehari apakah kamu ada konsumsi kafein kah? Atau, eee, iya, sejenisnya ya, dan itu, kalaupun ada, kira-kira di jam berapanya, kamu minum?
Mmm, kalau untuk kafein, atau kopi, ya, Kak, ya, kopi sih, paling sering, ya. Tapi, itu pun juga masih bisa dibilang jarang, ya, Kak, aku nggak tiap hari ngopi. Iya, paling seminggu 3 kalian, gitu, cuma kalau emang nongkrong. Nah, emang itu wajib sih, minum kopi ya, Kak, ya. Jadi, malah justru, ini, apa namanya, minum kopinya malah setelah kerja, gitu, after duty, bukan malah pas kerjanya. Karena, nggak nggak kepikiran juga sih, Kak, kadang males, gitu, buat beli.
Heeh, betul. Oh, jarang? Oke. Ah, oke. Ah, oke, benar benar. Nah, dari ceritamu nih, yang aku dengar, aku paham banget kondisimu, sebenarnya udah lelah banget ya, dengan, eee, keadaan yang terus telat, malah di kerja, jadi ngantuk. Itu, tentunya nggak nyaman, dan, eee, kamu pun ngerasa, harus ada perubahan nih, di dirimu, dan dari cerita yang aku tangkap, ya, eee, kamu kan, senang banget untuk keluar malam gitu, ya, nongkrong, terus ngelanjutin hobimu, juga ngerjain, eee, gitar tadi, dan sebenarnya kegiatan itu, nggak masalah kok, tetap kamu jalankan, setiap hari juga boleh. Tapi, mungkin yang perlu kamu ingat adalah, kamu harus membatasi jamnya. Nah, boleh kamu tetap nongkrong misalnya nih, di hari kerja, eee, setelah pulang kerja misalnya, di jam 5.00 sore, ya. Nah, dari jam 5.00 itu, kamu bisa nih, eee, memutuskan untuk nongkrong sama temanmu, misalnya, dari jam 8.00 malam. Nah, dari jam 8.00, itu mungkin maksimal-maksimal sampai jam 10.30 aja. Nah, hari ini mungkin nongkrong sampai jam 10.30 udah pulang, terus, ya, siap-siap mandi, dan tidur, gitu. Nah, besoknya kalau memang, eee, mau juga main-main, kayak main biliar ya, di besoknya, dilakukan, jangan di satu hari yang sama. Supaya, tadi, meminimalisir waktu pulangmu, yang jadinya lama banget, kalau kamu kerjakan keduanya, gitu. Tapi, kalau di weekend, nggak papa kamu kasih kebebasan dirimu untuk, wah, misalnya, eee, weekend itu yang libur, misalnya Sabtu, Minggu, gitu ya. Nah, di hari Sabtu kan, itu kamu bebas banget tuh, mungkin di hari Minggu kamu bisa sedikit memutuskan untuk istirahat, karena kan, eee, besoknya harus kerja. Nah, di Sabtu kamu bebasin dirimu, "Ah, aku hari ini mau ke sini ke sini deh, sama teman-temanku dari pagi, bahkan sampai malam." itu, nggak papa, gitu. Nah, kira-kira kalau saran seperti itu, eee, relevan nggak nih, dengan masalahmu?
Iya. Benar banget, Kak. Iya. Oke. Oke. Mmm, iya, sih, Kak. Menurutku, bisa aku pertimbangkan sih, Kak. Dengan, apa tadi, saran yang Kakak bilang untuk, apa namanya, lebih ngontrol jamnya lagi, terus, kayak nginget-inget, supaya kayak, "Oke, kalau hari ini udah nongkrong, berarti main biliarnya besok, atau mungkin, banyakin mainnya malah justru di weekend aja, hari Sabtu." gitu, supaya besoknya masih punya waktu buat istirahat. Iya sih, Kak, aku, mungkin bakal coba terapin, ya, Kak, ya, dalam waktu dekat ini. Karena, aku benar-benar udah jengah banget sih, dengan kondisi ku saat ini, karena benar-benar susah banget, ngaturnya. Dan, aku tuh, ngerasa, aku tuh, terlalu egois gitu, Kak, sama tubuhku sendiri.
Betul. Iya. Nah, betul. Betul betul, kamu harus sayangi dirimu sendiri ya, tentunya, ya. Dan, eee, kalau misalnya gini nih, mungkin kan, belum terbiasa untuk, eee, ketika nongkrong kamu, eee, menolak ajakan, itu kan, mungkin perlu adaptasi, ya, nggak papa, misalnya kamu nongkrong aja sama teman. Tapi, kalau udah lewat dari jam, eee, batasanmu misalnya di hari kerja jam sampai jam 10.30, gitu. Nah, kamu bisa nih, langsung bilang aja ke temen ah kalau, "Eh, aku cuma bisa nongkrong sampai jam segini ya, nanti, kita akan ketemu, kayak, di tongkrongan berikutnya, lah." apakah itu lusa, atau mungkin di minggu depan. Nah, kamu coba tuh, terapin ke, apa ya, batasan-batasan sekecil itu, di tongkronganmu, gitu. Jadi, eee, kamu juga bisa menegaskan ke mereka kalau, "Aku punya batas waktu nongkrong sekarang." itu, juga demi kebaikanmu kan, tentunya.
Gimana tuh, Kak? Iya, lagi. Oke. Benar sih, Kak. Aku bakal coba omongin lah, nanti ke teman-teman, kalau misalnya emang, pulang kerja diajakin nongkrong, sekiranya aku masih pengen, ada yang aku kerjain di rumah, terutama projekan ku, sih. Iya sih, aku coba bilang ke teman-teman kayak, "Entar deh," kalau misalnya nongkrong, "besok aja, atau mungkin" "hari lain deh, janjian lagi." gitu lah, ya, Kak, ya?
Nah, benar. Karena, eee, memang kamu harus merelakan, eee, salah satunya, ya. Mungkin, kamu harus relain dari segi waktumu, yang harus kamu perbanyak nih, di waktu tidur, supaya, kamu nggak telat lagi ke kantor. Jadi, setiap kamu bangun pagi tuh, kamu ada tujuannya, misalnya, "Aku harus tidur lebih cepat, supaya besok pagi aku nggak telat, aku bisa bangun lebih cepat, terus aku nggak telat dan di kantor aku nggak jadi ngantuk." gitu sih.
Oke, nanti aku bakal coba deh, Kak. Tapi, kalau untuk bangun paginya sendiri nih, Kak, ya. Kan, masih susah nih, buat aku nih. Karena, apa ya, kayak, aku tuh, udah nyoba buat alarm ya, beberapa kali gitu, tetap nggak kebangun, Kak. Kira-kira gimana sih, Kak, caranya, Kak?
Iya? Oh, oke. Nah, mungkin salah satu faktor kamu nggak kebangun karena, ya memang, tubuhmu masih lelah banget. Kamu kan, masih, baru tidur mungkin hanya sekitar 3, 4 jam ya, satu malam, dan, eee, memang kan, untuk standar tidur orang dewasa mungkin sekitar 8 jam, dan, wajar kalau kamu susah banget bangunnya, walaupun udah pakai alarm, sehingga kamu butuh 1 hari untuk ngereset itu semua. Jadi, kamu harus merelakan 1 hari, kamu yang tidur cepat. Nah, karena kan, ini kayak, eee, lingkaran, ya, kamu bangun telat, eh, kamu tidur telat, kamu bangunnya telat. Nanti, malamnya pun kamu akan tidur telat lagi, dan bangun telat lagi, gitu-gitu terus. Jadi, harus ada 1 hari, dimana, kamu ngereset itu dulu, jadi kamu harus geser jam tidurmu, jadi lebih cepat. Supaya, bangunnya bisa lebih cepat juga, gitu. Nah, nanti malamnya, lelahnya juga cepat kan, sehingga kamu tidurnya juga cepat dan besok paginya bangunnya cepat lagi, gitu. Kalau, eee, untuk masalah alarm, ya, kamu bisa pasang alarmnya misalnya setiap 15 menit sekali, gitu sih. Untuk, ngingetin kamu kalau, "Ah, ini udah jam segini nih." gitu, dan kayak agak susah juga, kan, untuk matiin alarm berkali-kali sehingga kamu jadi kebangun, deh.
Heeh? Iya. Oke. Hah, oke oke. Ini, saran-saran dari Kakak, aku coba aplikasikan deh. Supaya, ya, kedepannya semoga aku bisa lebih tertib lagi, sih. Terutama, dibangun pagi, supaya, entar, ya performa di kantor juga nggak nurun sih, ya. Dan, juga, nggak dapat potongan gaji, sih. Itu, yang aku agak takutin sih, Kak, jujur. <chuckles>
Iya. Oke. Nah, benar benar. Dan, eee, memang ini mungkin adaptasinya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Tapi, nggak papa, kamu coba pelan-pelan dulu, kalau bisa kayak kasih challenge ke dirimu kalau, "Ah, 3 hari dulu deh, coba, kayaknya, aku bisa deh, ngerjain 3 hari." Nah, kamu coba tuh, 3 hari, kira-kira setelah jalanin 3 hari, sulit atau enggak, gitu ya.
Oke, siap Kak. Terima kasih, ya, Kak, waktunya. Aku, jadi lebih lega sih, udah bisa cerita.
Oke, sama-sama. Semoga saran dari aku bermanfaat, ya. Tetap semangat.